ああ、はいはい、そうですね。<chuckles>
で、そうなると、通勤してた時に比べてやっぱ運動量とか、まあ、そのあたり、外に出る頻度も減るようになってきて、このままじゃやばいなそうそうです、やばいなと思って、切り替わってちょっとしたタイミングぐらいから、運動の習慣、特にこう仕事終わった後に走り始める習慣っていうのを取り入れるようになってから、いや、色々と、まさしく人生も変わりましたね。<chuckles> まだ半年ちょっとですけど。でも、変わったなって実感します、やっぱり。
ああ、確かにそこっておっきい変化ですね。 ふん、ふ。 うん。 すごい、あ、走ってるんですね。 ええ。 はあ、なるほど。じゃあ、ちょっと詳しく聞いていきたいんですけど。まず、ま、その走り始めたのは4月ぐらいからってことですかね。
はいはい。 そうですね、だいたい4月ぐらいから。はい。
うんうん。大体どれくらい走ってるんですか？距離というか。
ああ、もう今はね、結構、あの、走れるようになってきて。まあ、だいたい2、3キロとか、ま、30分、40分とか長くこう続けて走ろうかなと思ったらそういったところもできるんですけど。でもね、やっぱり始めた時って、ま、もともと運動はやってたから、その、うん、やり方とか走るっていう体自体はあったはずなんですけど、ブランクがかなり空いちゃってたので。やっぱり最初はね、もうほんとにとりあえず外に出て3分ジョギングするみたいなところから始めましたよ。<laughs> はい。
ふんふん。 はい。 うんうん。 はいはい。 うんうん。 あっ、さんぷんはあ、すなるほど。最初はすごい、ちっちゃいところから始めたんですね。
そうですね、こう、やっぱりその日だけで終わっちゃいけないなっていうのがすごく感じてたから。はい。
確かに確かに、続けるっていうとこが大事なことですもんね。
そうそうそう。毎日とりあえずどのくらいだったらできるかなっていう小さな目標、小さなことで毎日できることっていうのを探した時に、ま、とりあえず、こうね、場所も取らないし、お金もかからないし、ね、3分 たら、頑張れるかなと思って、ランニングっていうところから始めたんですけど。
うんうん。 ふんふん。 うんうんうん、確かに。